いや、私このマウス買う時、それ実は悩んだんですよ。でも、なんかこう、うーん、どうなんだろう。なんか使ったことないタイプだから、分かんないんで、なんかずっと、あの、もともとノートパソコンのあの、トラックパットって言うんですか、あの、真ん中のところをこちょこちょ使ってたから、マウス買ったのが初めてでなんか、お試しで安いの買っちゃったんですよ。
ああ、はいはい。 うん。 はいはい。 ああ、はいはい。
だから、そう、そのトラックトラックボールのやつも気になってたんですけど、でもなんかそっか、結構やっぱ便利なんですね、あれ。
ああ、なるほど。はい。 はい、そうですね。 ま、そうですね、場所を取らないっていう意味では、かなり有効かなと思いますね、トラックボールは、ま、人を選ぶとは思うんですけども、いちどまた試されてもいいのかなと思いましたね。はい。
うんうん。 ああ。 はい。 うん。確かになんか地味にそのキーボード、マウス、ノートで置いてあるから、マウスを動かすのがちょっと邪魔で、それも気が散る要素って言ったらそうなんですよ。
うん。 うーん。まあ、そうですよね、場所ね、まあ、結構場所取りそうな、そのデスク環境ですので、トラックボールは、ま、1度試す価値はあるのかなとはま、思いましたね。うん。はい。
うん。 はい。 うんうん。 そうですね、うん、ちょっとそれ1個あの、検討します。うんうん。
はい。あとなんか、その SNS で気が散っちゃうみたいな話もありましたけど、いや、ま、でも難しいですよね。その、どうしてもその仕事をする上で SNS とかで、なんか使っちゃうみたいな、そういう状況なんですか？
はい。そうですね。 うん。 はい。